Heu, autant mon meilleur ami, je l'ai gardé en termes d'amis, enfin du coup, c'est toujours mon meilleur ami parce que, du coup, on a pu parler, on a communiqué et cetera. Il m'a vraiment exprimé le fait qu'il voulait pas me perdre, qu'il se sentait vraiment mal de m'avoir fait ça et qu'il voulait pas de base me faire ça. C'est en gros, j'ai compris, hein, clairement que c'était l'autre qui l'avait manipulé parce que, pour te donner la la raison, genre cette personne était pas hétérosexuelle et qu'elle était amoureuse de mon meilleur ami, ce que j'aurais compris.
OK, trop cool. Mmh. Mmh. D'accord, ouais. D'accord donc il y avait un lien un peu plus fort que juste de l'amitié, heu.
C'est ça, et j'aurais compris s'il m'en avait parlé, s'il m'avait dit: «Ouais, bah, en fait, j'aimerais, heu, voir si je peux sortir et tout avec, heu, ton meilleur ami pour, heu, plus que juste de l'amitié», tu vois? Là en vrai j'aurais compris forcément, du coup, parce que, bah, c'est l'amour, on peut pas casser l'amour, en fait, mais heu, bah, en fait, non, il m'en a pas parlé, il m'a tout caché depuis le début pendant 1 an, ils ont rien dit parce que tout le monde le savait sauf moi et heu, enfin enfin de compte ils sont même pas en couple, <chuckles> ça a même pas marché, heu, quoi, et puis, heu, surtout genre, heu, enfin, moi, je suis pas hétéro, c'est-à-dire que vraiment s'il y avait une personne dans le groupe qui, du coup, était concernée par ça, c'était moi et il aurait clairement pu me parler, quoi.
Mmh. Bien sûr. Mmh. Ouais, d'accord. Heu, ouais. Qui aurait pu comprendre, heu, qui aurait pu, heu, tout en fait, quoi, et heu, à un moment à un moment, tu as dit, heu, que tu non, je sais plus si tu as dit que tu sentais les choses ou que tu tu te doutais de rien?
C'est ça, et d ça restera dans mon dos. Heu, je disais que, du coup, j'avais fait un déni, en fait, par rapport à ça parce que je me doutais mais du coup, je faisais un déni, heu, parce que je faisais confiance.
Ah, tu avais fait un déni, donc tu t'en doutais du coup?
Heu, pas pas qui pas pas pour ça, hein, moi je m'en doutais qu'ils se voyaient derrière, heu, parce que j'avais des petits doutes, en fait, mais après, je voulais lui faire faire confiance à mon meilleur ami donc forcément. <chuckles>
Ah oui, tu t'en doutais qu'ils se voyaient derrière. Mmh, donc peut-être, est-ce que, ouais, ça t'a aussi appris le fait que, heu, dès que tu as des doutes, heu, faut aussi peut-être creuser, tu vois? Peut-être être moins, hem, mmh.
Ouais. Oui clairement. Bah, maintenant quand j'ai des doutes, je me fais plus souvent confiance. C'est-à-dire qu'avant du coup je je laissais quand même, heu, bah, le doute peser en mode: «Ouais, peut-être que je me trompe ou quoi.» c'est vrai que là maintenant j'ai moins tendance à le faire, du coup.
Mmh.

C'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte, mais en général, heu, nos relations avec d'autres humains nous apprennent beaucoup plus sur nous que parfois sur eux-mêmes. Et heu, ça <chuckles> c'est sympa, en fait, de de se rendre compte du coup, quand on prend un peu de recul sur la situation et après coup, en fait, heu, souvent, du coup, on parle plus à cette personne, mais on a tendance à se dire: «Ah oui, mais en fait, à ce moment-là, j'ai réagi de cette manière, heu, je suis comme ça», et cetera. Heu, ça m'est
<laughs> C'est clair. <laughs> Mmh. Donc tu parles plutôt des disputes là, c'est ça? Enfin ou des mmh.
Ouais c'est ça, ça m'est déjà arrivé, du coup, heu, dans l'amitié où en fait, heu, bah, j'avais des amis, du coup, un groupe d'amis du lycée, heu, et en même temps, du coup, j'avais mon meilleur ami, que j'avais réunis et on faisait des soirées, heu, ensemble, du coup, chez moi, heu, tous les sem tous les mois, pardon, sauf que, bah, du coup, c'est ah ouais, tous les soirs, tu imagines? <chuckles> Vraiment pas de vie, pas pas de vie privée, quoi, heu, non en vrai, heu, ouais tous les mois et pendant 3 ans. Et en fait, heu, au bout d'1 an, du coup, mmh, enfin, un ami, heu, du groupe du lycée a demandé à mon meilleur ami de, heu, à aller à à la musculation ensemble parce qu'ils habitaient pas loin l'un de l'autre. Sauf que, faut que je te donne le contexte sinon tu vas jamais comprendre, mais heu, mes amis, en fait, ne m'ont jamais présenté leurs propres amis. C'est-à-dire que ça a toujours été uniquement dans dans 1 sens, même pour les soirées et cetera, j'ai jamais été invité du coup chez eux ou à leurs soirées et cetera, ça a toujours été moi. Ouais, oui, bah, oui, du coup, ils en faisaient mais ils m'invitaient pas ou ils me proposaient pas de sortir pour faire des activités.
OK ouais. Ouais, je vois. Tous les soirs. <laughs> Tous les mois. Ah OK. Mmh mh. <laughs> Ah! OK, je vois. Mais ils en faisaient quand même ou ils en faisaient pas? Ah, d'accord.
Du coup, ouais, moi j'avais dit même mon meilleur ami, hein, d'ailleurs, c'était l ça marchait aussi comme ça, lui ses soirées sur, heu, sur, heu, la région et cetera, jamais j'étais invité, heu, ses potes je les ai jamais rencontrés et cetera, donc vraiment
Mmh!
des 2 côtés, il y avait pas ça. Donc moi j'avais juste posé cette limite de dire: «Bah, je suis pas OK sur le fait que vous vous parliez ou vous vous voyiez sans moi, en dehors du truc».
Ah ouais, pas cool. Parce que c'était parce que toi tu étais pas mêlé aux autres? Ou c'était vraiment parce que, heu ouais.
C'est ça, c'était pas réciproque, donc pourquoi moi j'accepterais? Au final. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'avais mis cette limite-là, et en fait
D'accord, OK. E et est-ce que ça t'embêtait vraiment ou est-ce que c'était vraiment par pure, heu, revanche un peu de, bah, en fait, v moi je peux pas accéder à vos amis, du coup, heu, vous accédez pas aux miens, quoi? Ou ça t ça t'embêtait vraiment?
Heu, non, c'était ça ouais ça m'embêtait vraiment, c'était pas par revanche parce que j'aime pas faire de mal à mes amis, c'était juste un principe. C'est-à-dire que forcément, heu, faut être un peu égalitaire, déjà que les soirées ça l'était pas parce que c'était toujours moi qui payais, du coup, à peu près 80 € par, heu, par repas, enfin par soirée, du coup, heu
Mmh OK. Mmh mh. Mmh. Ah oui, d'accord, OK. <chuckles> OK, j'avais pas cette info que <laughs>
et qu'eux ne ramenaient presque rien à chaque fois. <chuckles> Donc tu vois, ça faisait, heu, quand même beaucoup de de choses qui venaient de mon sens vers eux, mais rien de leur côté vers moi, tu vois?
Mmh mh. Mmh, je comprends, ouais.